Ay, siyempre kumbaga parang, ah, 'pag tungkol sa pamilya, siyempre kumbaga nagiging masaya ako, 'di ba? Kasi mayroong nagme-message sa'kin at mayroong, ah, nalalaman ko yung mga, ah, nangyayari sa mga kapatid ko siyempre importante 'yan, eh.
Mhm. Tama, lalo na kung sinabing "Ay, may allowance na".
<chuckles> Oo, nga may remittance 'yan, 'di ba? Oh, sasabihin na Um, nakita ko yung notification. T eh, minsan, 'di ba, sa mga notification lumalabas na yung message, 'di ba? <chuckles> Oo.
Oo, ah, oo from remittances kapag may nagpadala sa'yo eh ah yung talagang remit yung yung company ang magsesend sa'yo na may nai-send, may na-receive ka, oh 'di ba? Ay, ang saya, kahit siguro busing-busy ka, 'no? Ayun.
<laughs> Oo. Oo, nga. Mm, talaga, lalong-lalo na yung GCash yan yung GCash syempre kailangan naka-on yung notification mo diyan.
Mhm. Ay, hindi promo lang pala yung sinend na notification.
<laughs> Pero hindi et eh oo titignan natin 'yan. Kasi unang-una yung mga tungkol sa mga pang, ah, sa finances kailangan itu-turn on mo yung notification diyan. Kasi hindi lang naman yung incoming ang inaabangan natin siyempre magtitingin din tayo baka mamaya meron nang outgoing na nangyayari na hindi pa natin nalalaman, 'di ba?
So, tinitingnan mo rin agad kapag Ay true, totoo 'yan. Tama, kaya yun.
Oh, sab baka sabihin dun you sent ₱10,000 to this number, 'di ba? O.
Oh, wala ka eh, hindi mo naman ginalaw o kwa ma kaya maganda, 'no, na maging updated para ko or kumbaga dapat na ino-on yung mga ganong, ah, notifications ng app kasi hmm, para matugunan agad naku, kung maya't-maya pa tutugon wala na goodbye.
Mm. Totoo 'yan.

Siyempre, ang yung natutunan ko diyan yung ano, yung responsibilidad na sagutin mo yung mga importanteng ano, ah, notification na nagko-concern o may kinalaman sa pamilya, trabaho at mga ilang friends, hindi lahat ng friends, ah. <chuckles> So
Oo, ayun din! Mm, yung tama yung sinabi mo, ah, ma importante ang friends, pero maging selective 'no? Ah, tignan din, i-filter din kung sino yung talagang, um, mahalaga, kung yung mga totoo, yun talaga yung mga bibigyan mo ng ah, kumbaga mas maraming atensiyon 'no?
Hmm. Oo naman. Hmm. Hmm. Oo, totoo yan. Hindi ako naniniwala dun sa nagkukwento na lahat daw kaya niyang pakisamahan. Eh, bakit ako? Ayaw mo akong pakisamahan 'di ba? Di ba? So hindi ako naniniwala sa sinasabi nyan 'di ba?
<laughs> <gasps> Siguro Totoo yan. Kasi actually, um, lahat tayo, ang mga tao talaga, eh, meron ding limit. Dahil nga hindi naman tayo sakdal, may limit yung kung sino yung kaya na kung ilan yung kaya natin maging, huh ha?
Mm. Mm. Sino ba ang sakdal, ha? <chuckles> Sino ba ang sakdal? <laughs> Oo, wala naman talaga.
Hindi, tal wala 'di ba? Yung may limit lang kasi kung ga kung ka i kai i ka-ilan karami yung pwede nating maging, ah, malapit na kaibigan talaga. Siguro, un-ending pwede nating makilala, al ah, lahat ng tao, pero hindi lahat magiging malaki ang epekto sa buhay natin. Alam mo yun?
Oo nga, oo. Ay, totoo naman yan Mm, walang sakdal.
Kaya, kahit na me kahit na thousands, <laughs> kahit na mase sakdal ka talaga, oo. <chuckles>
<laughs> <gasps> Oo naman, hmm.
Sige totoo yan 'di ba? Pero ang galing 'no. Sa pag fifi pag uh pag, uh, tugon mo sa notifications, eh, talaga namang ma ang daming matututunan kahit yung ganung simpleng paraan lang pala marami ka ng matututunan gaya ng pag-filter ng friends. Pero paano ba kasi na naka naapektuhan ng notifications kasi ang konsentrasyon o mood mo?
Oo naman.

<chuckles> Kaya nga eh. So, minsan akala ko naman ano, binabati lang ako o kaya para bang namimiss lang ako, yun pala
Mm.
"oy, long time no s-" ano oo, "long time, no talk," ganyan, tapos, biglang, "May pera ka ba diyan?" <chuckles>
May ano, hidden agenda. <chuckles>
'Di ba?
Oo, 'di ba? Kaya nga fini-filter mo yung friends mo, 'di ba? Do'n mo rin ba bine-base, kapag may hidden agenda yung mga nagse-send sa'yo ng, messages?
Mm. Ay, oo. Oo, 'pag ikaw ay nagpaha na nakita ko na, na sa simula ang dami mong kinukwento, para bang kinukuha mo yung loob ko, tapos eh, sa bandang huli na nahiram ka ng pera at na ang dami mo ng drama, iyon, automatic na, sa-silence na kita, tapos ano, mag-o-offline na 'ko sa'yo. <chuckles>
Mm. Oh. <chuckles> Oo, kasi 'di ba, nakaka-stress din 'yon, nakakaapekto sa mood, lalo na kung may work. Naku, dapat focus lang sa work, 'yon 'di ba? Ang galing no'ng mga ginawa mo na sa pag-handle ng mga notifications para kahit papaano, updated ka sa importanteng mga bagay, at the same time, focus ka do'n sa mahahalagang af kagaya ng work.
Totoo naman. Mm. Hmm, tama naman, mm. Ay, oo naman. Mm, tsaka iwas budol yan, 'di ba?
Yes, true 'yan. Ayun, maraming salamat sa pag-share mo sa nakakatuwang ka mga karanasan mo, tsaka sa mga magagandang tips tungkol sa pag-handle ng notifications.
<chuckles> <chuckles> Ay, walang anuman. Ako'y nag-enjoy din, sana eh, makatulong ito para maiwasan mo yung unwanted notifications. <chuckles> Okey. Salamat. <chuckles>
Ay, totoo 'yan, salamat, paalam.